Yung sa empanada, rice flour siya. Tapos manipis kaya kapag kinagat mo, crunchy talaga siya, ganon. Eh, yung sa loob naman niya, no, loob naman niya yung ginisang munggo. Pwedeng, ah, grated papaya, yung grated papaya pwede mong i-substitute dun yung grated cabbagge. Oo, depende. Meron din siyang itlog and meron din siyang, ah, stand out na i ingredient which is yung garlic longganisa ng Ilocos, oo.
Mm. Hmm. Hmm. Hmm. Mm. Oh, pero parang napansin ko lang, ah, mga sa mga dishes nas nabanggit mo yung pinakbet yung diningding yung empanada parang more on vegetable yung mga more on gulay kayo like parang yung mga special foods or dishes niyo na talagang for traditional is gulay talaga. Ang galing naman.
Mm. Ah, oo. Mm. Gulay, oo. Alam mo sa Ilocos kasi ay talagang malapit sa mga bukirin, oo. Kahit yung way 'yong highway na papunta sa amin talagang ano makikita mo side by side left and right ay mga bukirin. And bilang oo, and bilang isang ilocano kaakibat na ng kultura namin yung pagtatanim, pagtatanim ng mga gulay, lalong lalo na yung mga gulay. Kumbaga, ah, bukod sa Baguio yung lugar din namin ay, eh, isang supplier din ng mga vegetables na
Mm. Mm. Talaga may mga taniman, 'no? Mm. Mm. Oh, super ang ano rin diyaan din, import ba tawag dun? Oo, gano'n. Ayun <chuckles> inaangkat. Ang galing naman parang nakakatuwa mm, minsan nga dadalaw ako Ilocos titikman ko yang mga food na mga sinasabi mo. Pero yun nga, 'di ba, sa panahon ngayon nay maraming mga foreign foods na tinitikman ang mga tao. Paano mo masasabi na mapapanatili yung appreciation sa mga lokal na pagkain?
Galing oo. Oo, inaangkat, oo. Mhm, oo. Oo.

Hmm, siguro nakakadagdag din sa, ah pagka-ano ba tawag dito yung pananatiling matatag ng, ah, identity ng pagkain. Yung talagang, ah, everyday siyang, ah, kung p dadalaw ka ng Ilocos, lagi mo siyang makikita sa mga street ganon, sa mga, ah, may makikita ka sa mga kalsada na nagtitinda nun. Kumbaga, hindi talaga siya pinapabayaan ng mga tao na lu mawala oo. Kasi ipagpapalit mo ba yung kultura mo sa pizza, sa empanada ganon? Oo, 'di ba hindi?
Mm. Mm. Mm. Talagang prene-preserve siya. Oh tama, di ba? Maging proud ka sa kung saan ka naka ano nakas nakasanayan mo. Talagang ipagmamalaki mo siya.
Mm. Kasi alam mo 'yun. Oo, mas accessible yung pi ah, empanada kaysa naman sa pizza. And, masasabi ko naman na mas masarap ang empanada kaysa sa ano no, sa pizza kasi yung pizza, very ano siya, minsan ve very western ganon.
<laughs> Dito. Hmm. Oo, at saka yung, yung sinasabi mo, parang kumbaga, total nga sina nabanggit mo na kaliwa't kanan niyo is bukirin, parang ang dali lang hanapin ng ingredients mo tapos maluluto mo siya, may makakain ka na, 'di ba?
Mm, mm. Oo. Oo, tama, oo. Kumbaga abundant kasi rin yung, ah, ingredients, ah, source doon, kasi nga, ah, bukirin, maraming nagtatanim. E every mostly 'ata mga bahay dun, mayroon mga tanim na papaya sa mga bak bakuran nila, ganon. And kung wala ka namang longganisa, pwedeng itlog itlog na lang, oo, natural, oo.
Mm. Mm. Mm, papaya. Oh 'di ba, nakakatuwa naman. Pero sa tingin mo, paano mo naman mapapasa sa mga susunod na henerasyon yung mga pagkaing may kinalaman sa pagkakakilanlan niyo na sobrang ano na ng mga mga bata ngayon, 'di ba?
Hmm siguro oo.